Entendi. Uau!
Porque é uma 1º escada que são uns 4 andares e uma 2º escada que é mais ou menos um prédio de 8 andares. Então quando eu estou muito cansada, eu não subo a 2º, eu subo só a 1º, mas pra chegar em casa eu tenho que subir a 1º. <laughs>
Uhum. Entendi. E como é que foi Hum. Uau! E como é que foi esse processo, assim, de de passar a fazer esse exercício de escada? Porque muitas pessoas que moram, por exemplo, em em apartamentos que não tem elevador, que a pessoa não está acostumada a subir a escada, ela naquele primeiro momento, ela cansa bastante, né, ela sobe, assim, 2 grupos de escada ou 3 e ela chega sem fôlego. Como é que foi esse processo pra você? Você demorou a se adaptar a essa subida de escada ou foi natural assim?
É. Aham. Morrendo. Morrendo. Não, eu fui aos poucos, eu fui aos poucos. Porque antes eu vim eh, quando eu cheguei, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem trabalho.
Uhum. Uhum.
E aí eh, eu estava de férias, né, e aí eu já fui adaptando o meu corpo pra subir aquelas escadas, realmente era muito difícil. Nossa era muito difícil. É, porque a escada é o seguinte, ou você sobe ou você desce. E aí pra descer
Sim. Sim, sim. Chegava sem fôlego no final. <laughs> O ou para um pouquinho pra respirar, né, ou para ali no meio e respira um pouco.
É, ou para e fica ali, eu era assim, né. É, desistir era pior, porque se eu fosse desistir como que eu ia chegar em casa? Não ia ter ma tem jeito, mas é um caminho bem longo que contorna, assim, é quase 2 quilômetros pra poder contornar.
Sim. Sim, sim.